Sì.
Che vabbè ovviamente, lo uso sempre per scrivermi così, e
Mh-mh. Eh, certo, WhatsApp ormai non lo considero neanche tipo un social per quanto lo uso, cioè capito, è un mezzo di comunicazione senza WhatsApp, ecco non c'è sì.
Eh, beh sì, sì, sì. Sì. altri messaggi proprio. E quindi, non lo so però comunque penso sia l'app un po' più importante che ho. Poi ci metto sopra anche sei magari quelle belle foto che vuoi tenerti tutte insieme, le metto in una chat separata, le le passo così magari le lascio tutte insieme così quindi lo uso per tutto.
Mh-mh. A Ah. Ah, dai ci sta questa cosa. Mh-mh. Okay, ho capito, ci sta, ci sta.
E poi comunque ci ho fatto anche tanti, ehm, ricordi, perché sai magari che ne so passa un po' di tempo, ti vai a rivedere le vecchie chat, a me magari farti rivedere cose commoventi, proprio vecchie.
Mh-mh. Sì. Eh sì, vero. Sì è vero, è vero, infatti io sono il tipo di persona che, cioè veramente mi piange il cuore quando per una cosa o quell'altra mi trovo a perdere delle chat o a doverle eliminare, perché a v ovviamente non ho la memoria infinita, c e arrivata ad una certa devo insomma svuotare qualcosa.
Eh beh, sì Eh sì sì. È bru è sempre brutto s uhm, fare elimina chat, ma è bellissimo vedere 5 GB in meno di memoria. Sì, si, occupano tantissimo a volte.
Mh-mh. Eh, vero, <chuckles> assurdo. Sì, no, ci sono delle chat che mi occupano veramente tanta memoria, perché magari sono gruppi con i miei amici che esistono da tantissimo tempo, e
Eh beh, solo che quando stai per, uhm, buttare via magari pensi a quei messaggi divertenti, quelle foto che hanno mandato e dici: "No dai, non posso farlo".
Mh-mh. Sì, sì.
E poi un'altra app forse un po' sottovalutata, è la galleria delle foto. A me è capitato tantissimo di andare a vedere delle foto, magari dire: "Vediamo un po' cosa abbiamo fatto".
Mh-mh. Okay. Ah. Okay, no, no bella la galleria delle foto, hai ragione. Sì guarda, la galleria delle foto mi piace, perché ogni tanto, non so se lo fai anche tu, ma mi capita a volte di prendere le giornate di noi, eccetera con gli amici di fare quella cosa lì del facciamo prendiamo una foto a caso e raccontiamo il backstory della foto, no, sai, ecco. E, è divertente, un po' perché a me piace ecco rivedere i vecchi ricordi, e poi mi piace rendere a partecipi i miei amici se è qualcosa divertente. Mh-mh. Eh.
Bello, bello, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Poi, è bello proprio dalla foto, prendere tutto il ricordo. Cioè magari tu hai la foto, che ne so, di te vestito da Superman, e t sai perché. Però magari tutto il resto degli eventi, tutte ste cose cioè, ti aiuta proprio a ricordare tutta la giornata.
<giggles> Oka Sì, no, è una cosa veramente assurda. <chuckles> Certo. Mh-mh. Okay.
Cioè magari ti ricordi: "Okay, mi ero vestito da Superman," però comunque dire: "Okay, ma perché l'avevo fatto? Cos'è che mi cioè chi è mi ha per far"
Eh. Bravo, bravo, ma ti dirò, ci sono delle volte in cui in realtà io non mi ricordo neanche di avere delle foto. Cioè le vedo e sono tipo: "Oddio, ma questa cioè da quanto tempo è qua? No non mi ricordavo di averla fatta", per dirti. Quindi molto sempre molto bello ogni tanto guardare. Però, se c'è un'altra app che io amo, perché, vabbè, mi piace molto ascoltare la musica, è Spotify. Spotify è nella mia lista di applicazioni preferite perché okay?
Ce Ah, perfetto. <chuckles> Sì, sì, sì, certo, ti capisco. Eh beh. Vai. Eh certo, sì sì sì. Diciamo che il lato negativo è un po' il doverlo pagare, o doverti vedere la pubblicità
Eh. Sì, sì, esatto. Mh-mh.
e che comunque è un po' meno diciamo amichevole, cioè comunque sai che devi pagarci sopra.
Eh, quello sì infatti, concordo.
Tipo rispetto a WhatsApp che nemmeno ha le pubblicità in certi casi.
Mh-mh.